なるほど。他そうですね、なんか、交通の便とかは全く気にされてない感じですか？その車で移動できればいいかな、みたいな。
いい、い いや、ただですね、交通の便そうですね、先程お伝えしたように、その、え、スーパーまでの距離が遠いということと、ま、ちょっと笑ってしまうんですけど、電車は、ええ、いちじかんに1時間に1本あるか。ええ、僕がいいかなと思っているところは、その支線というか、あの、本線、あの、信濃信濃の方ではないちょっと、あの、本線の中央本線の方ではないので、いち1時間に1本ぐらいという感じなので。まあ、うーん、ま、電車乗る機会がどれぐらいあるかですけど、あの、ま、仮に車が使えんくなったとか、そういう時-の なんかは、なかなかに。<laughs> まあ、言い出したらきりがないですけどね。はい。
うん。 はい。 はいはい。 うん。 はいはい。 なるほど。 うーん。 うんうんうん。 なるほど、まあ、1時間に1本は、まあ、電車での移動は、まあ、あんま頼れないっすよね。そうなると、車の移動がメインになると、なんかガソリン代とかもやっぱ気になりますよね、やっぱその車のね、移動がメインになると、うーん。
<laughs> そうですね。 そうなんですよそうなんですよ。はい。そう。あ、ガソリン代で思い出すました。ガソリン代プラス燃料代ですね。
はいはい。
あのはい。あの、家の、要は暖房なんですが、あっちの方々って、あの、灯油缶とか、あの、いわゆるポリのあの、ありますよね。灯油のぷじゃなくて家の外になんかこうタンク、みんな常備してまして。で、そこにジューってあの、灯油入れてもらうんですよね、あっちの人たちって。はい。だから、まあ、なんか冬はやっぱり今があ、ね、今、若干政府の恩典が出てきそうな気もするんですが、さりとて昔よりはめちゃくちゃに金額あの、上がってるので
燃料代。ああ、暖房とかですか？ うーん。 うん。 うんうん。 はいはい。 なるほど。 うーん。 うん。 ああ。
果たして、それがどれぐらい掛かるかな、っていうところありますね。
なるほど。まあ、そこら辺はね、やっぱ、そうですね。なんか稼ぎが十分にありあるんであればね、ま、大丈夫なのかなとは思いますけど。まあ、それでも、まあ、掛かるものは掛かりますし。まあ、そこはね、ね、まあ、ま、難しいですよね。でも、ケチるわけにもいかないですからね、そこら辺はどうしても必要なものなんで。うーん。
うーん、うん、うん。 うーん。 <laughs> そうですね。 うん。そこばっかりはね、ええええええええ。

ああ、ま、どうなんでしょうね。自分はあんまね、そこら辺は詳しくないんですけど、ま、でも、その地方でもそういったなんか住宅地というか、その、まあ、人が多く住んでるような街って多分、まあ、よほど辺鄙なところじゃない限り、あるような気がするんで、そういうとこに行けば、何かしらそういう、な選択肢はありそうな気がするんですけどね。
ええ。 うんうん。 うーん。 うん。 そうですね。そうなんて言うか、その田舎暮らしをしたいなっていう、その、なんかこう、今の都会のこう、なんですかね、家と家が密集してるっていう感じの、いわゆるニュータウン化されたそういうとこも、そういうことあるんですね。そういうあの、移住者向けの。ただこう、なんて言うか、ああいうとこじゃなくて、なんかこう、ちょっとぽつねんとあの、ちょっとこう、 そんなところで、こう、ちょっと住んでみたいな、という勝手な欲望もありまして、まあ、ちょっとそれはわかあの、調べてみないと分かんないですけどね。
うーん。 うん。 うん。 はいはいはい。 ああ、はいはい。 なるほど、んね。 うん、ま、家を持たない主義っていうことなんで、ま、賃貸になると思うんですけど、なんかそういう、どうなんですかね。まあ、一軒家の賃貸とかね、あれば一番良さそうな気がするんですけど、あるんですかね、そういうのって。
はい。ええ。 うーん。 はい。あのがあるみたいで、結局、ま、かだんだん過疎になってきてますので、家がもう売れないと。で、売るよりも貸した方がいいだろうということで、古民家的なものをこう、貸すというのは結構ぼちぼちあるっぽいですね。
ええ。 うん。 うん。 あ、そうなんですね。それだったら結構なんか、ご自身にとってすごい素敵な選択肢になるような気がするんですけど、あとまあ、その、場所の条件さえ合えば、なんかそういうのがあればいいですね。うん。
ええ。 ね、うん。 そうですね。やっぱリノベーションが必要かとかね。そうですね。はい。

そうですね。やはり、あの、医療機関の距離ですかね。やっその、大きい、ま、あの、コードブルーが飛んでいるような、あの、医療機関は、ええと、でもその辺からですとやっぱり1時間ちょっとかなぐらいありますし、やっぱりその、まず、ま、健康面ですね。ま、自分もだんだん年取ると思いますので、その時に果たしてすぐにこれができるのかということと
うーん。 ああ、確かに。 うん。 うん。 うん。 うんうん。 うん。
まあ、あとはやっぱり、あの、ま、当然車は必須で、す近所のスーパーまでもやっぱり30分ぐらいかかる、車でね。かかる感じもあるので、ま、そのライフスタイル、い今の自分のスタイル、あ、ちょっと足りなくなったら、あの、ちょっと、ちょっと買いに行こうっていう生活をしているので、果たしてそれそれがこう、なんかこう、買いだめとか、その、できんのかなって不安はちょっとありますね。
はいはい。 はいはいはい。うーん。 うん。 はい。 うん。 確かに、まあそうまあそうですよね。そこら辺は結構都会とやっぱ、ね、その、勝手が全然違うでしょうし、まあそれ何よりやっぱ医療機関がちょっと少ないっていうのは、まあそれこそやっぱ歳、ね、歳いってくるとほんとに、すごい心配になってくるでしょうから、いや、そこはね、難しいところですよね。うーん。なんかね、どうしようもないですもんね、自分ではね。
うーん。 はい。 うーん。 うん。 そうですね。<laughs> そうですね。うん。 そうなんですよ。やっぱりあの、だんだん友人とかもね、突然心筋梗塞とか、あの、なんかこう、突発的な病気とかっていう声もだんだん僕らの年齢でも少しずつ聞こえてくるようになってきてるので、やっぱそういう時になんかこう、あ、救急車すぐ来てくれるんやろかとかそういうしん心配もなんかありますのでね。はい。
うーん。 うーん。 うんうん。